हुँ। तो ये अ, मे मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि अ, आज की इस युवा पीढ़ी को आप किस तरह से प्रोत्साहित करेंगे इस तरह की पिक्चर्स अ, देखने के लिए? या क्या ऐसे नए तकनीक हो सकते हैं?
हाँ। हाँ। हाँ, देखिए देखिए, अब मुझे लगता है कि वक़्त बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, दौर बदल रहा है, टेक्नीक्स बदल रही हैं। तो अब सोशल मीडिया ने जब अपना अ, नया अ, ब तरीका या नया अ, निर्माण किया है, नए तरीके अख्तियार किये हैं, तो सोशल मीडिया पर आप देखिए, एक नया सिस्टम आ गया है या नया सिनेमा आ गया है, जिसे बोलते हैं वर्टिकल सिनेमा। जो सोशल मीडिया की तरह जी, जो सोशल मीडिया के दौर में जैसे इंस्टाग्राम पर आपको वीडियो के थ्रू मिल जाएगा, जो 3-3, 4-4 मिनट के वीडियोज़ के नाम पर आपको देखने को मिलता है। तो, अब वही चीज़ आ गई है कि अगर आप सिनेमा नहीं देख सकते हैं, तो आप सीरीज़ देख लीजिए। अगर आप सीरीज़ नहीं देख पा रहे हैं, तो आप वर्टिकल सिनेमा देख लीजिए, जो 5-5, 6-6 मिनट के अ, अ, ब टाइमिंग में आते हैं, ड्यूरेशन में आते हैं वीडियोज़, जिसके तीन-तीन एपिसोड के अ, वर्टिकल सिनेमाज़ होते हैं। तो देख लीजिए, आपको उसमें भी उतना ही सीखने को मिलेगा, उतना ही आपको अ, ओटीटी पे सीखने को मिलेगा, उतना ही आपको थिएटर में सिनेख सीखने को मिलेगा क्योंकि कहीं ना कहीं, ये जो सिनेमा है, सिनेमा हमेशा कंटेंट की बात करता है, थॉट्स की बात करता है, विचारों की बात करता है, जो आपको हर वक़्त में, हर दौर में, हर सिचुएशन में आपको प्रभावित करता रहेगा और आपके दिमाग को और अ, आपके मस्तिष्क को और आपके दिल को तंदुरुस्त रखेगा और सुकून देगा।
जी। हुँ, हुँ। वर्टिकल सिनेमा, जी। जी, जी, जी।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 जी। क्या बात है! क्या बात है! बहुत सही कहा आपने और आपसे जाते-जाते एक आखिरी अ, प्रश्न पूछूँगा। संक्षिप्त में जवाब चाहूँगा आपसे। सिनेमा का मज़ा सबसे ज़्यादा कहाँ है? थिएटर में, या घर में टीवी पे, लोग दोस्त मतलब परिवार के साथ?
हाँ। जी। अ, यार, मेरा मुझे तो सबसे ज़्यादा मज़ा सिनेमा हॉल में देखने में आता है और उसका कारण ये भी है कि सबसे अच्छी बात ये होती है कि एक साथ 100, 200, 250 लोग बैठे हुए हैं। सेम सीन, सेम लोग, एक साथ बैठ के फ़ील कर रहे हैं, इससे ज़्यादा ख़ूबसूरती की बात और क्या हो सकती है। साथ में बैठ के रो रहे हैं, साथ में बैठ के हँस रहे हैं, साथ में बैठ के चिल्ला रहे हैं, "मार! मार! 1-2 तरफ मेरी तरफ से भी मार।" ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको? इससे ज़्यादा ख़ूबसूरत क्या हो सकता है कि एक ही भाव को हर कोई फ़ील कर रहा है। हर आदमी रोना चाहता है, हर आदमी अपने अंदर के दर्द को बाहर निकालना चाहता है, हर आदमी हँस-हँस के लोट-पोट हो जाना चाहता है। ये ख़ूबसूरती है सिनेमा की। जी।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। क्या बात है! क्या बात! <laughs> वाह! हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। बहुत सही। बहुत, बहुत, बहुत सही कहा आपने। मतलब जिस तरह से आपने विवरण दिया, मतलब थिएटर में देखने का जो मज़ा है अ, सही मायने में बताया जाए, मतलब जो भी हमारी बातचीत को सुनेगा, मैं आशा रखता हूँ वो ज़रूर अ, कुछ ना कुछ म पिक्चर देखने के लिए तुरंत ही जाए और थिएटर में अपनी पसंदीदा फ़िल्म देख कर आए। अ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने अ, जिस तरह के अ, जिस तरह से अपनी पसंदीदा फ़िल्म के बारे में बातचीत की, अपनी निजी अनुभव को साझा किया अ, अ, मैं आशा रखता हूँ कि हम लोग अ, दोबारा जल्द मिलें और ऐसे ही किसी अ, रोचक विषय पे हमारी बातचीत हो। अ, बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी। हाँ जी। हाँ। हाँ। हाँ। हुँ। जी, जी।